Скажи, а как ты выстраиваешь доверие в разговоре?
Ты знаешь, мне, наверно, ближе всего тема доверия, выстраивания доверия с детьми, потому что это щас у меня такая горячая тема. Моему старшему сыну 9 лет, и вот он как раз, мне кажется, в таком возрасте, когда уже хочется что-то скрыть или что-то ты там стесняешься говорить или спрашивать. Может, там, знаешь, одноклассники чё-то там будут смеяться. И, конечно, мне очень важно, чтобы он понимал, что со мной можно поделиться. И, ам, наверное, вот, отвечая на твой вопрос, я, э, стараюсь привести какие-то примеры из своей жизни, даже если они меня не в лучшем свете выставляют, но мне как-то хочется, знаешь, э, показать, что, м Да да, что как бы я такой же человек, как и он, что я тоже допускаю ошибки, и тоже не всегда права, и, мне кажется, вот это, наверно, 1 шаг.
<chuckles> Мгм. А. Классно. <chuckles> Чтоб ему не стыдно было, то есть чтобы он понимал что-то, да. Мгм. Ой, ну, это классно, потому что всё-таки дети, они зачастую не понимают, что их родители, в принципе, тоже люди. То есть это не какие-то роботы со списком правил и каких-то наставлений, которые только всё должно быть, как бы, правильно, и здоровая пища, и всё, а они тоже люди. Ну, как классно! А может быть, у тя есть какой-то пример таких моментов, то, что какая-то у него ситуация была в школе?
Мгм. Да, да, да. Мгм. Мгм. Во вот. Мгм. А, ну вот, пожалуй, знаешь, самая недавняя ситуация. Значит, щас на носу Хэллоуин, и, э, моему сыну нравится новый корейский популярный фильм, которым от которого щас многие дети фанатеют. Но в его классе оказалось, что все одноклассники считают, что этот корейский фильм- это вообще отстой. И что все, кто его смотрит- это все лузеры и так далее. И мы с сыном собирались, э, значит, ну, какие-то придумывать костюмы из этого фильма. У меня еще 2 дочки младших, и мы вот думали все вчетвером, значит, оденемся. И мы давно уже на эту тему думали, говорили, да. И то есть он, это он сам и предложил, и искал там костюмы, всё. И тут буквально недели 2 назад я такая: "Ой, давай вот начнем там шляпу тебе делать" и так далее. Он такой: "Ой, ты знаешь, мам, я чё-то передумал, я, наверное, буду там, не знаю, каким-то там солдатом или ниндзя". Я говорю: "А что случилось, ты же так хотел?" И он такой: "Ой, ну, если я те скажу, я боюсь, ты будешь ругаться". Я уже т сама, знаешь, э, перепугалась, думаю: "Чё это я буду ругаться?" Говорю: "Нет, не буду". Да, и он вот таким тихим голосом: "Ой, ты знаешь, вот одноклассники все смеются, и я боюсь, если они меня спросят, кем я был на Хэллоуин, они, значит, ам, ну, типа, будут надо мной смеяться". И я я ему сказала, говорю: "Слушай, ну, одноклассником ты можешь сказать, что ты был ниндзей", потому что я говорю: "Частично это правда". Я как бы так, типа за правду, я <chuckles> я хочу, чтобы он понял, что врать- это не очень хорошо. Я говорю: "Ну, ты же был ниндзей в прошлом году". Да. Поэтому я говорю: "Одноклассникам вообще какая разница, они нас не увидят, мы их тоже, поэтому им ты можешь сказать, что ты был ниндзей". Я вообще говорю: "Ты, ну, можешь, ну, как бы, нельзя вот таким людям, знаешь, у которых мозг там как у воробья, нельзя им разрешать тебя вот с какого-то твоего пути, э, куда-то в сторону там двигать". И конечно, вот когда вот хочется, да, выстроить такое доверие, с одной стороны хочется как-то в него вселить уверенность, с другой стороны хочется найти баланс, чтобы не быть такой вот, знаешь, ка как давящей, и что: "Нет, ты вот пойдешь только в этом костюме, даже не думай". Ну, короче, да, это нелегко нелегко.
Мгм. <chuckles> А серьёзно? Мгм. Ой, как классно! <gasps> Какой молодец. Мгм. Ой. Да. Что случилось, да. Окей. Мгм. На <laughs> То есть белая правда? Т <chuckles> Да. Однозначно. Мгм. М-да. У, ну, и слушай, какая классная методика. То, что, как бы, если бы так идти по книгам, так сказать, то есть как-то в теории, то надо было объяснить, что: "Нет, твое мнение важно, и не нужно слушать других людей. Это пустой шум, и всё". Или просто на него накричать, что: "Нет, договорились, всё, давай, вперёд". И вообще, это классно, то что ты как будто научила его не то чтоб плохому, а настоящему. То есть, потому что так жизнь и работает. То есть
Мгм. Мгм. Мгм. М-да. Мгм. Мгм, да. Это точно, да.
Ну, как инте слушай, какая ты молодец! Это это вообще классно уметь общаться с детьми на каком-то, на одном уровне, что ли. То есть, с одной стороны, чтоб они понимали, что у них есть родитель, которые здесь, чтобы ну как-то об обеспечить их базовую безопасность. Но, с другой стороны, это не просто какой-то робот, как пылесос или ниндзя, который
<chuckles> Спасибо. Мгм. Да. Да, это точно, но это, конечно, очень сложно всё, если честно. Это, м
Да, а может быть, а вот как ты, скажи, пришла к этому? И может быть, были какие-то моменты, ошибки, что ты, го думаешь, что вот надо было сделать по-другому, но я чему-то научилась в тот момент.
Ой, ты знаешь, да, вот такая задняя мысль у меня, мне кажется, случается каждый раз, и вне зависимости от ситуации. Потому что всё время, мне кажется, когда ты родитель, ты всё время себя спрашиваешь: "Правильно я сделал, неправильно?" Даже вот, казалось бы, какие-то, ну, относительно очевидные вещи, и всё равно вот это сомнение, оно вообще, мне кажется, не проходит никогда. Э, но
Вот. Ну да. Мгм. Ну да. Ну да, это такая с это самая сложная работа, наверно, быть вот родителям, ы, э, никаких п никаких тебе протоколов, никаких правил, только фристайлы, надеяться на лучшее.
Да, о, это точно. Да, 100 %. Мгм. Это точно. Э, мне кажется, ещё, знаешь, у меня, э, в детстве были довольно доверительные отношения с мамой, но тоже вот я так вспоминаю, что, может быть, не всё я могла рассказать или спросить. Э, и мне, наверно, вот, э, ну, как бы, учитывая тот опыт, тоже хочется быть каким-то немножко другим родителем для своих детей. Э, потому что понятно, что наши родители делали, как они умели, да, они по-другому не умели, не знали. Мы теперь, основываясь Да, да, и мы, основываясь на их опыте и на доступности информации, делаем теперь по-своему, тоже как мы умеем, и наши дети будут делать ещё лучше, чем мы. Поэтому я, как бы, стараюсь, надеюсь, что так и будет. Я, знаешь, интересную видела фразу, э, в интернете, мне очень понравилось, что, ам, ну, что-то типа: "Потолок родителей- это пол ребёнка". То есть действительно, что ты, как бы, твой ребёнок, он вот твой потолок, вот твой максимум, твои наилучшие вообще старания, для него это будет полом, его базой. И он уже с этой базы будет расти дальше. И, наверное, мне бы хотелось, чтоб вот хоть какое-то, не знаю, минимальное доверие, которое мне удаётся выстраивать, что вот это будет базой для моих детей, когда они вырастут, и для них это будет нормой, что можно со взрослым человеком или просто с другим близким, да, обсуждать, общаться, спрашивать. Мгм. Да.
М. Мгм. Мгм. М-да. Вроде и нормы. Н-да. Да вот. <chuckles> Да, а какую? <gasps> Да. Мгм. Ой. Ну <chuckles> Мгм. Да, общаться наравне, быть честным. Ну наверно, самое главное- то, что дети учат, они не боятся ошибаться, они не боятся признавать и делиться тем, что ни что-то случилось.
Мгм. Дам, да.
Ой! Ну, это вообще, конечно, очень классно. Вот это предложение, которое ты сказала. Это действительно мотивирует. А, вот скажи, допустим, сейчас вот твоему старшему сыну 9 лет. То есть, он всё ещё такой сладенький ребёночек с детскими проблемами, но когда-нибудь он станет мужчиной и, э, проблемы будут немножко другие. Там девочки, там, э, может быть что-то связанное с какими-то алкоголем, ещё что-то. Вот у тебя есть уже какой-то, что ли, план на эти времена или ты просто в ужасе и наслаждаешься сечяшным моментом?
Мгм. Мгм. Ну да, да. <chuckles> Мгм. Конечно. Мгм. Ты знаешь, э, я стараюсь уже, да, в ту сторону как-то думать, потому что, а, например, мы недавно шли, там где-то гуляли и там что-то было написано, что это школьная зона и там типа здесь наркотики недопустимы. И он такой: "Ой, а что такое наркотики?" И я так как бы обрадовалась, что мой девятилетний ребенок, вообще, такого даже слова никогда не слышал в своей жизни. А, и
Мгм. <laughs> Ой, какой сладенький!
да, да, я тоже думаю: "Боже мой, какой хороший наивный возраст". Но я, например, использовала этот момент, э, чтобы его, там не знаю, напу ну не напугать, а, в принципе, сказать правду, но я сказала, что это такие лекарства, которые ужасно опасны, что там если люди принимают, они не могут остановиться и так далее. Потом что-то такое подобное я про сигареты тоже говорила, потому что он у меня недавно спрашивал, типа зачем люди курят. А, ну и как бы я стараюсь постепенно вот эти темы, ну, не то что внедрять, но знаешь, хотя бы не как бы, не упускать их да, не упускать из виду, да. И также вот про всякие там личные отношения. Потому что когда я росла, мне кажется, что были какие-то темы табу в семье. То есть, не то, что там, не знаю, мне сказали, не спрашивай, а это просто, знаешь, уже было очевидно, что вот эти темы поднимать нельзя. Это как бы об этом никто не разговаривает. И мне хочется, чтобы таких тем не было у меня в семье. Я не знаю, насколько это получится, но пока план такой.
<laughs> Вает. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Затрагивать сложные темы, не боясь. Мгм. Да. То есть, в воздухе. Да. Ой. <laughs> Ну, всё равно, конечно же, он все-таки, э, как бы человек живой человек сам собой, со своими мыслями. То есть, однозначно будут какие-то моменты, о которых он не захочет разговаривать. В принципе, это нормально. Но это да, это очень классно выстраивать, такой открытый диалог даже на неприятные темы. И вот скажи, вот связанное с этим, то есть ты по сути рассказываешь ему о каких-то сложных темах, вот как ты сказала наркотики, сигареты, то есть для того чтобы он потом не встретился с этими темами один на один во взрослом возрасте, правильно? Чтобы он уже понимал как бы что это и как это и не было какого-то желания попробовать это только чтобы узнать даже просто какой-то интерес. То есть, в этом идея?
Мгм. Да. Да, конечно. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Н-да. Ну да, я надеюсь, что он сразу ну вот сейчас уже хотя бы поймет, например, что это плохо. Дальше захочет ли он попробовать, имея вот это знание, да или нет, это уже вряд ли я смогу проконтролировать. Потому что известно, что даже дети из хороших благополучных семей они всё равно как бы вляпываются в какие-то истории. Это, к сожалению, жизнь. Но мне кажется, что моя задача щас как родителя до него донести, что это плохо. Дальше уже вот ты что хочешь с этой информацией, то и делай. Я ему, кстати, часто даже на других примерах, а, не связанных к с какими-то плохими вещами, да, ну например, там, поведение и последствия, да: вот ты там не убрал комнату, не знаю, не пойдешь гулять, или ты там, не знаю, обозвал сестру, значит пойдешь, там сейчас что-то еще делать. То есть, я ему говорю: "Если ты хочешь хороших последствий, нужно чтобы действия твои тоже были хорошими". И он знаешь бывает, там: "Ой, а мне всё равно, я всё равно не буду". Я говорю: "Слушай, ну не будешь, значит не будешь, это твоя жизнь. Я тебе просто даю информацию, вот будет так и будет сяк. А ты уже с этой информацией дальше делай, что хочешь, это твоя жизнь. Не хочешь, не делай, понимаешь?" Но, иногда, мне кажется, может быть я как-то слишком на него вот эту ответственность взваливаю за принятие решения, но с другой стороны, мне кажется, что если это вот на таком базовом уровне он поймет, что вот есть действия, и, есть какие-то последствия и мне кажется, вот если он это Да, да, да, мне кажется, если он вот это, знаешь, как-то поймет, не знаю, заучит, прочувствует, то может быть в дальнейшем в жизни ему будет как-то немножко легче себя вести в каких-то ситуациях.
Мгм. Ну да. Конечно. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ой! Ну это классно! Мгм. Мгм. Как это? "Преступление и наказание". <laughs> Мгм. Ну, действительно, потому что, по сути, как бы жизнь, она полна конфликтов таких или иных. То есть, сначала это конфликт, там кто построит домик в песочност песочнице, а потом кто будет платить за какой-то кредит. То есть, проблемы растут. И, вообще, это классно то что он, по как бы у него появляется это чувство ответственности за за свою жизнь, за свои действия. И да, это, конечно, очень классно. А, вот, скажи, а допустим
Мгм. Да, да, да. Конечно. Мгм. Мгм.
Вот. Как это, допустим, может быть, есть какая-то разница? Вот ты говоришь, у тебя есть и сын, и дочки. Вот, может быть, там есть какая-то разница, на что ты ставишь фокус, то есть с мальчиком и с девочками, потому что всё-таки
Мгм. Да, ты знаешь, наверно, разница есть, но это тоже мне очень сложно правильно ее как-то, не знаю, отследить или не знаю, мне кажется, что это очень сложно, потому что, во-первых, да, я мальчиком никогда не была, я не знаю, что такое быть мальчиком. И плюс он мой старший 1 ребенок и понятно, что я с ним прохожу вот все эти большие такие вещи, как какие-то там ссоры с одноклассниками или поиск новой школы или что-то еще и понятно, что с моими Да, что с моими девочками это будет немножко проще, потому что уже вот я со старшим сыном уже это прошла, мне хотя бы понятно вообще, что это такое. А, но, наверное, еще поскольку они девочки, мне тоже хочется сделать фокус на том, что они должны помнить, что очень вазн важно прислушиваться к своей интуиции, что они сильные, что они такие-сякие, потому что опять-таки меня выращи выращивали, меня воспитывали по-другому, да на грядке. Меня, мне кажется, воспитывали, но мне, в принципе, никто не говорил, что я там должна быть тихой, какой-то, но меня точно воспитывали послушной, что быть послушной это самое важное, отличница, все дела. И я вот, так точно не хочу <chuckles> воспитывать своих девочек, э, поэтому, конечно, это накладывает отпечаток. Но мне кажется, вот, что касается доверия, я, наверное, постараюсь тут, э, с быть примерно одинаковой со всеми, потому что мне кажется, если честно, доверие- это, вообще, такой межгендерное понятие какое-то, да, что оно как бы ко всем должно примерно подходить одинаково.
Мгм. Ну да. Мгм. М-да, вместе учитесь. М. Н-да. А. Короче, морковку выращивали. Мгм. Материнстве. Да. О! Мгм. М-да. Однозначно. Да! И, по сути, как бы, если дети знают, что неважно, что происходит в мире, какой бы он не был плохим, но у них есть какая-то, вот, зона безопасности. Что это дом, это, вот, родители, семья. Наверно, это намного проще в жизни. И в и зна всегда есть какой-то, так сказать, "план Б". То есть, даже, если всё пошло не по плану, можно прибежать в объятия к маме и сказать: "Мама, спасите!" <chuckles>
Мгм. Да. Мгм. Мгм. М-да. А мама такая: я сама не знаю, но щас чё-нибудь придумаем. <laughs> Ага, точно, да.
<laughs> Да. Щас придумаем вместе! Давай! <chuckles> Просто скаж скажи одноклассникам, скажи своему начальнику или скажи в банке, что ты ниндзя! <chuckles>
Мгм. Да, правильно, и всё, все проблемы сразу уйдут.
<chuckles> Э, да. Ой, слушай, такой приятный разговор. Ты действительно, мо многому у тебя можно научиться, какой-то мудрости. И большое тебе спасибо за этот приятный разговор и за твой опыт!
Спасибо. Вот, тебе тоже. Спасибо большое. Давай, пока.
<chuckles> Всего хорошего! Пока-пока!